É, eu já notei isso também, porque às vezes eu me desculpa, eu falo: "Sorry." Eu eu assim, já sai automático.
Uhum. É, e a pessoa fala: "Sorry about what?" ti tipo, que que você fez? Você chegou perto de uma pessoa que você não conhece e, fala: "Sorry." a pessoa fica confusa. Então, se é é uma coisa que eu já percebi assim, desde o começo que, eh, eu precisava estar perto de pessoas que falam inglês nativamente, se eu quisesse que o meu inglês melhorasse, sabe? Essa é uma das coisas.
Eh é. É, é verdade. Claro, sim. Eh